Ti ricordi la prima volta in cui ti sei sentito davvero solo durante un viaggio, e cosa hai provato, come hai gestito quel momento? Dimmi un po'.
Allora, ehm, non devo andare troppo indietro con la memoria, uhm, mi basta andare a febbraio di quest'anno. <sucks teeth> Ehm, perché, ti spiego, uhm, sono partito con la mia ragazza, <sucks teeth> ehm, son la mia ragazza doveva partire per lavoro a Verona, <clicks tongue> e siamo andati, uhm esatto, ehm, ci siamo spostati, ehm, per andare appunto a Verona, ehm, lei uhm, eravamo io lei e 2 sue colleghe con 2 con i mariti. <sucks teeth> Ehm, e insomma avevano loro un un convegno con con l'università per l per lavoro. Quindi cosa s cosa è successo? Ovviamente prima di partire la mia ragazza mi ha mi detto: "Guarda io, uhm, dalle 9 di mattina sino alle 5 del pomeriggio, sostanzialmente sarò impegnata per lavoro quindi ci pos ci potremo vede"
Okay. Okay, quindi sempre in Italia. Okay. "Quindi tu trovati qualcosa da fare" insomma, t' ha detto. <chuckles>
Esat esattamente, esattamente questo; anzi mi aveva chiesto anche se volessi partire, perché ovviamente immaginava che sarei stato da solo per ma mhmm, la maggior parte del tempo. E io etto: "Guarda", uhm, sapevo di andare incontro a un a momenti di solitudine, no, perché parti in 2, però poi sostanzialmente sei da solo; ehm, ho detto: "Guarda, mhmm, faccio una bellissima cosa, vengo lo stesso, perché ho il piacere di stare con te però" ho detto: "Durante le giornate, mhmm, farò dei viaggi internamente, quindi, mhmm, interni alla città, ma anche esterni, cioè, uhm, visiterò il Veneto, o o regioni o regioni vicine". E infatti così così ho fatto. <smacks lips> Assolutamente sì assolutamente sì perché, ehm, zaino in spalla scendevo la mattina con lei, l'accompagnavo, e, ehm, fatto questo, mhmm, mi recavo alla stazione l'ho fatto per 3 volte <clicks tongue> e quindi ho avuto modo di visitare 3 città differenti.
Okay. Interni alla città? Vabbè è bello. Okay.